Ciao, <smacks lips> io vorrei <smacks lips> chiederti aiuto perché, mhmm, sono costantemente preoccupato per per la mia salute. Sono un po' forse ipocondriaco, e spesso mi capita di di appena ho un minimo disagio, ehm, senza magari aver consultato un medico, di di di immaginarmi già con con con le peggiori malattie e e ehm, somma avviato al cimitero, ecco. Ehm, ed è una situazione molto molto angosciante.
Capisco, ehm, guarda, se ti può rincuorare è una cosa molto comune, nel senso che tante persone, magari quando scoprono che, ehm, c'è qualcosa che non va, si lasciano prendere un pochino da le emozioni, dallo sconforto, ehm, magari cominciano a fare tutta una serie di pensieri, ehm, anche piuttosto negativi. Ehm, posso chiederti se, ehm, per caso, ehm, queste angosce e paure vengono amplificate, magari anche da delle ricerche su internet?
<smacks lips> Ah, assolutamente assolutamente, a me capita spessissimo che che, al minimo disagio tipo l'altro giorno avevo male al ginocchio, ehm, al punto che che, mhmm, avevo difficoltà a stare in piedi e a camminare, non ho mai avuto male alle ginocchia, so' nato a vedere su su su internet perché pensavo non so pensavo, fossero i reumatismi, visto che comunque insomma, non sono giovanissimo, non sono vecchissimo, però insomma, ehm, sono un po' in una fase dove dove, ehm, magari i primi acciacchi incomincio averli. Ehm, e n non sapevo veramente darmene, mhmm, <smacks lips> una spiegazione perché in realtà, ehm, ho avuto male al ginocchio per per tutto il giorno, addirittura anche alla sera. La sera ho detto: "Vabbè vado a dormire, non non me non mettendoci il peso migliorerà"; e invece, anche stando a letto con la gamba completamente a riposo continuavo a farmi male. Il giorno dopo, mi sono mi sono fiondato subito a vedere su su internet che che ehm, che tipo di di di di problema poteva essere, e ho trovato ho trovato veramente di tutto e il contrario di tutto. Però con l'agitazione che avevo insomma, già il fatto di leggere certe cose mi ha mi ha veramente gettato nel nel nel panico; per cui, chiamato il medico, adesso farò delle risonanze, vedrò un ortopedico, ehm, mi ha dato tantissimi esami, perché poi io, insomma, ho tutto un dolore, ehm, sia davanti alla rotula, sia dietro per cui non so se sono i legamenti, non so se è un tema di articolazione. Ho letto ad esempio che che può succedere che che che venga meno la cartilagine tra tra le ossa e quindi ed è una cosa che è difficile da da da sistemare, per cui se fosse quello io sono veramente preoccupato perché ehm, <lip trill> perché potrei anche non camminare più ecco. Ehm ehm <smacks lips>
Certo. Mh-mh. Certo. Ehm, allora, mhmm, guarda, ascoltando tutte le tue parole, innanzitutto, ehm, mi viene da dirti che, ehm, è assolutamente comprensibile, ehm, in un momento di preoccupazione provare a, ehm, reperire informazioni su, ehm, internet. Ovviamente, ehm, internet è un mare di informazioni e, ehm, tante volte poi si casca, nel, ehm, leggere un post piuttosto che delle, ehm, uhm uhm uhm, informazioni comunque, ehm, di una situazione gravissima e e non è detto che tu rientri in in questa particolare, ehm, condizione, Quindi, ehm, il mio consiglio è sicuramente di, ehm, andare dritto dal medico, anche perché comunque, ehm, mi è sembrato di, ehm, percepire comunque che tu hai ben in testa che hai dolore al ginocchio, però non riesci a capire esattamente, ehm, quali parti del ginocchio siano coinvolte; quindi, forse, ehm, andando prima dal medico di base, poi il medico di base appunto ti fa le varie impegnative per fare dei ehm, degli esami più specifici, ehm, con questi esami dopo una serie di esami, ehm, ti potrà tutto risultare più chiaro e, uhm, e e e anche le le le soluzioni poi le troveranno i i i dottori. Quindi cerca di, ehm, stare lontano da internet il più possibile, e andare a parlare direttamente con con i medici.
<smacks lips> Ah, sì, guarda, io ho già collezionato avrò almeno 10 ris ricette di di di esami vari, visite, eccetera. Per cui ora mi aspetterà un periodo molto intenso di di tra ospedali e e ambulatori vari, per c cercare di capire cos'ho. Ehm, sicuramente il tuo suggerimento è buono, cercherò magari di distanziarmi un po' da da da internet e cercare un po' di frenare ehm, di di non cercare quanto meno lì, un un un motivo di di di di tranquillità ecco, di rassicurazione. Però sai, non ti nascondo che ora appunto, ho prenotato già un po' di esami, un po' di visite eccetera, e e ne avrò almeno per un mese abbondante. Il fatto di non poter poi <smacks lips> a me piace molto fare le passeggiate, il fine settimana, camminare in montagna, ehm, poi faccio tantissimo sport, gioco gioco a pallone, gioco a pallavolo, poi corro; insomma, il fatto di di non riuscire di dover prendermi un periodo che non so neanche quanto sarà lungo perché poi magari non riuscirò neanche più a farle queste attività, no, quindi <smacks lips> ho anche la preoccupazione di di d avere un qualcosa che, mhmm, mi mi stravolga mi mi costringa a stravolgere la vita, no, a non avere più la possibilità di di fare quello che faccio, e magari, somma, sentirmi, ehm, più più vecchio del di di quello che in realtà sono, ecco. E questa cosa mi devasta.
Sì. Però tu da sportivo, ehm, da persona appunto che è abituata, a mhmm, a a lottare, fare fatica, ehm, vedrai che troverai la la forza di andare avanti in questi mesi un pochino di sacrificio dove magari, ehm, appunto non riuscirai a fare quelle camminate in montagna che tanto ti piacciono, piuttosto che la partita di calcetto, le altre attività sportive che di solito fare, ma vedrai che poi, quando tornerai al 100%, perché tornerai al 100% se se se farai tutti, ehm, i passi; se farai tutti passi che che che mi stai dicendo, che comunque hai già intrapreso, come appunto farti vedere dai dottori, fare le visite eh, poi seguirà un periodo di riabilitazione, sarà duro psicologicamente, ma poi fisicamente tornerai, ehm, non voglio dire più forte di prima, ma almeno come prima; quindi su col col morale.
Eh lo spero, guarda Eh guarda, mi mi mi aiuta molto sentirti dire queste cose, e e sono veramente terrorizzato che sia un tunnel senza uscita, ecco e e e forse mi succede sempre così, cioè appena appena adesso ti ho raccontato la storia del ginocchio, però, ehm, m'è m'è capitato in passato di avvertire dei dolori alla schiena, ehm, e non ti dico. Anche lì mi son mi sono immaginato con con le peggio patologie, ehm, ho proprio questa dinamica dove al al alla prima avvisaglia di mhmm, ehm, di malessere, di dolore, mhmm, mi vedo già di fronte, mhmm, una serie di scenari catastrofici, ehm, e forse è questo il problema il problema vero, ecco, e e
È del tutto normale. Tante persone, ehm, diciamo vanno a pensare subito al al peggio. È un po' la, uhm, natura umana che ci, ehm, porta a a pensare in questo modo. Ehm, io ti consiglio di, uhm, concentrarti sul, ehm, dolore, nel senso che se proprio, mhmm, questo dolore alla schiena diventa, ehm, difficile da gestire, ehm, puoi sentire direttamente in farmacia piuttosto che il medico di base, e, uhm, farti fare una una iniezione per, quanto meno, uhm, togliere il il dolore, che è già tanta roba. Perché, nel momento in cui soffri fisicamente, la mente tende ovviamente a, uhm, ad avere pensieri molto negativi. Invece, se e comunque si trova una soluzione già per, uhm, smorzare un pochino il il dolore, ehm, vedrai che automaticamente anche, ehm, i pensieri diventeranno un pochino più, uhm, positi sì.
Gestibili, dici tu? Sì no e poi guarda, devo dirti che questa questo episodio qua della schiena, quando è capitato, appunto, ho fatto, esami dietro esami, ho fatto addiur son finito col fare risognan ehm, risonanze magnetiche, tac, ho visto un sacco di specialisti, perché era un dolore non era non era proprio continuo, però c'erano dei momenti dove veramente non mi dava tregua. E alla fine ho capito che che era una semplice contrattura, e quindi sono andato da a fare dei um dei massaggi, e e mi è passato. Però guarda, ho costantemente questa preoccupazione, appena sento qualcosa, ehm, subito insomma, davvero, me vedo già il dramma che m'aspetta, no, per cui, ehm, ehm, avevo pensato addirittura di di andare da uno psicologo per cercare di capire se magari lì riesco a trovare la la la la chiave di lettura di questo problema, cosa ne pensi?
Secondo me non è una una brutta idea. Nel senso che uno lo psicologo può sicuramente suggerirti, uhm, delle strategie per, uhm, ehm, venirne fuori, ehm, o comunque, ehm, anche solo il fatto di, uhm, prenderti del tempo seduto e, mhmm, interfacciarti con u un'altra persona, oltretutto, uno specialista, ehm, potrebbe davvero aiutarti mentalmente; visto che poi la mente comanda tutto, anche il il corpo è è strettamente correlato ai ai pensieri e, ehm, secondo me sì, è un una ottima mossa.
Guarda, mi sento già meglio dopo, mhmm, ehm, i suggerimenti che mi hai dato, ti ringrazio davvero tanto.
Grazie a te per la chiacchierata.
Ciao.